OK, ouais.
Voilà et donc, heu, nous notre groupe, heu, français, heu, bah du coup on s'appelait toute la journée, on se partageait nos p nos plannings, tu vois? Et heu, c'était des sessions d'1 heure et heu, voilà, on pre tout le monde prenait son rendez-vous sur, heu, nos plannings et hop, on s'appelait toute la journée, on se donnait des tips, on on s'aidait sur notre matériel, heu, sur plein, plein de choses et c'était super sympa et on a vachement accroché, on a un super groupe et on fait plein de projets ensemble du coup maintenant.
D'accord, ouais. D'accord, OK. OK. D'accord, OK. Donc c'est à ça que servait le le groupe WhatsApp initialement, c'était, heu, pour se coordonner, se donner des des des, heu, des des des tips, quoi. OK.
Exactement, tout à fait, c'est ça. Exa heu, ouais enfin à à l'origine, c'était pour, heu, pouvoir avoir trouver son coll heu son élo heu, son, mer mince, oui, son partenaire de discussion, voilà.
Son partenaire. D'accord, OK, OK. Tu as dit que ça s'appelait Vocatrip, c'est ça?
Non. <laughs> Non <laughs> c'était Lingotrip.
Non? Non. <chuckles> Ah Lingotrip excuse-moi, Lingotrip. OK. OK, OK, ça marche et hem, et du coup, heu, donc tu mentionnais le fait que, heu, heu, ça avait commencé sur ce ce groupe-là. Et ensuite, vous avez décidé de créer le vôtre. Heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a poussés à faire ça? Tu as mentionné le fait qu'il y avait des gens des fois qui mettaient le bazar, heu, qu'est qu'est-ce qui s'est passé en fait, heu?

Oui, oui, tout à fait, après, heu, bah, comme tu dis on on connaît très bien, heu, cette personne. Heu, par exemple, depuis avant-hier, on discute avec une personne qui est très, heu, heu pourtant on le connaît par cœur, c'est quelqu'un d'adorable vraiment, heu, dans tous les sens, mais pour lui, heu, il arrête pas de répéter, heu: «Moi je suis pas là pour me faire des amis, moi je suis là pour le travail, vous êtes que des collègues, vous êtes que de l'argent pour moi», tatati tatata, heu, enfin, te je trouve ça ouais, je trouve que c'est un peu dur, heu, comme, heu, parole, ouais, un peu rude, m mais, heu, on le connaît, en en en plus, il a choisi que des métiers d'aide dans sa vie, il était infirmier, il a fait plein, plein de choses, heu, voilà donc je pense pas qu'il soit vraiment comme ça, tu vois?
Ouais. OK. <chuckles> <chuckles> OK. Ouais, c'est un peu rude, heu, ouais, ouais. Ouais, tu penses que c'est quoi? Il essaye juste de mettre de la distance pour pas trop s'attacher et heu
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, puis il a arrêté sur, heu, sur, heu, l'informatique pour lui, heu, heu, c'est pas un besoin de se faire des amis sur internet, il en a déjà, heu, autour de lui, heu, alors on je lui explique que, heu, mais en en fait ça nous offre la possibilité d'avoir des amis, heu, mondial, mondial, de d'élargir ton ton petit cercle d'amis, heu, que tu connais depuis toujours, tu vois, c'est je trouve, heu, mais surtout que c'est quelqu'un qui partage tout le temps plein de choses avec nous, qui est mais oui! Heu, donc heu, on v c'est ça, bon du coup on va pas le bannir, c'est pas grave. <laughs> Voilà il il pense ce qu'il veut, il a le droit, c'est pas grave, s'il voit
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, ouais, c'est un peu contradictoire, entre le message qu'il véhicule et l'attitude de ce qui se passe vraiment, heu OK, OK, ça marche. Ouais. Puis en soi, tant qu'il dit pers tant qu'il dit rien de méchant à propos de quelqu'un, heu, en soi, il parle que de lui-même, de son intention. Donc heu, il il a insulté personne, il a il était méchant avec personne. OK ça marche.
Voilà. Voilà, exactement! Donc exactement, c'est ça. Donc même ça, on accepte, voilà, c'est, heu voilà chacun pense comme il veut, après on essaie de, heu, de de lui montrer nous comment on pense, heu, mais après s'il veut pas, il est pas obligé de rentrer, heu, dans notre façon de penser, il fait comme il veut, mmh mh. C'est pas pour ça qu'on l'aime pas. <chuckles>
OK. OK, ça marche. Oui, OK, ça marche, oui. De toute façon, vous êtes un groupe inclusif comme tu l'as dit donc heu, voilà, ça fait partie de la diversité aussi. OK, beh beh écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était hyper instructif.
Ouais. C'est ça exact. Mmh mh. Et bah de rien, écoute, c'était un plaisir d'en parler. <chuckles>